Genre, en gros, hem, mmh.
Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Très, très bonne de quoi?
Petite idée? Heu, tu as une, heu, enfin genre, heu tu as, est-ce que tu as une idée, heu, d'où heu, par exemple, par exemple, est-ce que ça serait, heu, genre à, ou vers la côte, heu, côte ouest de des États-Unis? Est-ce que ça serait plus en France, heu? Hem ou heu, je sais pas, ouais, le plus cher.
Le plus cher? Je pense les États-Unis, en vrai, hein.
Mmh. Bon, mmh, après, c'est vrai que les États-Unis, ils sont ils voyagent beaucoup en croisière, j'ai l'impression. Mais je je c'est peut-être, heu, mmh, u une idée que je me suis faite dans ma tête, ce qui pour moi, les, heu, les, heu, les Américains, ils voyagent beaucoup en croisière, tu vois? Tu peux pas, heu, ouais, tu vois, j'ai cette idée d'un de d'un Américain qui est en croisière, qui a, heu, 90 ans et heu, qui va y rester, heu, 2 mois, 3 mois. Tu vois? Mmh. Mmh. Mmh. Mmh.
Ouais. Non, mais non, pas du tout, c'est pas ça, des croisières. Les croisières, en général qu'on fait, heu, c c'est, heu, c'est, heu, comment tu appelles ça?
Mmh. Mmh. Mmh mh. Mmh.
C'est un peu, heu <blows air>
C'est des séjours en mer.
Ouais, c'est des séjours en mer, mais tu en as mais c'est c'est pas long, en général, c'est ça va être 1 semaine, 2 semaines, tu vois? Grand maximum 2 semaines parce que, tu as tu as des longs séjours aussi. Il y en ça existe, ça existe, mais c'est rare. En général, c'est des, heu, quelques jours, voire, heu, quel voire 1 semaine, 1 semaine et 1/2, grand maximum, heu, parce qu'en fait, c'est du all inclusive
Mmh. Mmh. Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Mmh. Ouais. Mouais, ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mmh. Oui. Mmh. OK, je vois.
ça, c'est assez luxueux le all inclusive, en gros, c'est tout inclus, la nourriture, les boissons, le
Mmh mh. Mais après heu, justement, enfin, heu, s'ils pourraient, heu, vu de ben, même si, par exemple, tu tu, heu, tu, mmh, tu restes pour, heu, par exemple, 2 mois, eux, tu tu, dans tous les cas, tu n'as pas à t'inquiéter pour la nourriture et tout ça parce qu'eux, ils vont se s'arrêter dans un port, c'est sûr, pour charger, décharger des trucs. Donc heu, la nourriture et tout ça. M même pas?
Mais non, mais pas du tout mais, mais non, c'est une croisière, c'est un bateau de croisière, c'est pas un bateau de marchandises.
Mmh, absolument pas? Oui. Beh, justement, le ba le bateau de croisière, genre, en gros, ce que je dis, c'est que, heu, auss en vrai, heu, ce je trouve, heu, je trouverais pas ça déconnant que, heu, des gens prennent, heu, par exemple des croisières de par exemple de 2 mois pour, heu, pouvoir visiter, en fait, déjà tous les, heu, tous tous les pays, heu, du du monde et heu et je trouverais pas ça déconnant que, par exemple, les, heu, les bateaux, heu, à chaque fois qu'ils, hem, qu'ils s'arrêtent sur un port, heu, d chargent les marchandises, genre, en mode, par exemple, heu, de de la nourriture et tout pour que les c passagers ne manquent de rien. Tu vois ce que veux dire? Tu vois, je tu as pas la vision, tu as pas le non, tu as pas la vision? Mmh.
Ouais. Mouais, non, je pense pas. Je sais pas parce que je je je j'ai jamais vu personne faire des croisières, en fait, aussi longues
Au aussi longues, OK. OK. Heu Mmh
ouais, à chaque fois, heu, à chaque fois les croisières, c'était heu

Ah d'accord, ouais, donc tu peux faire des bateaux, des choses comme ça?
Ouais, oh, ouais, c'est oui, c'est des compétences qui sont assez, bah, requises, quoi. Si tu veux modifier un design, tout ça là, heu, je je suis là pour le faire. Bref, si ça fonctionne pas ma carrière dans l'aéronautique fonctionne pas, allez bam, je vais dans le naval. J'ai j'avais j'avais déjà en plus v heu, v heu, commencé à regarder des vidéos dans des vidéos des, heu, des offres de heu, d'emploi aussi dans dans dans les bateaux et ça avait l'air pas mal intéressant, hein? C'est mais mais, c'est autre chose, tu vois? C'est encore autre chose que les avions, puis c'est encore autre chose que les, heu, les l'industrie, heu, tout simplement et heu, mouais c'était très divin. Ça n'a rien, rien à voir, rien à voir. Voilà, tu vois, c'est mon ma pri c'est mon petit rêve. Un petit bateau, oui. Ouais, ouais, ouais, ouais. Mais heu, en vrai le l'idée est comme commence à devenir encore plus séduisante. Si au lieu d'acheter, heu, par exemple, une maison, tu achètes un bateau
D'accord, ouais. D'accord. D'emploi. Ouais c'est différent. Ouais ça a rien à voir j'imagine. D'accord. Ouais. C'est ton petit rêve, quoi. Le fait d'avoir un petit bateau, heu Tu peux hein, il y en a qui il y en a qui font ça et ils habitent dedans après, hein?
et tu heu, mmh, et ils habitent dedans voilà c'est ça plutôt que d'avoir la maison. Tu vois? L'idée est faut réfléchir, faut faut se voilà. Hem, mais du coup, tu pourrais
Ouais. Beh, réfléchis-y, heu, et heu et garde-le en tête, heu tu auras peut-être, heu, peut-être le choix, heu, plus tard. Tu te tu t'en achèteras un.
Mmh. Mmh mh, mmh. Ouais, bah j'espère, hein? J'espère que je pourrais en acheter un, heu, moi, ça je je je je je je
Ouais.
ça me ça ça je je pense que j'aurais ouah il y a un bateau là qui est bon après ouais, mmh, mmh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais excuse-moi, ouais.
Oh ouais, non, non, non mais, mais bon, ap après pour en revenir du coup un peu à à tout ça, je pense vraiment que voilà les les voyages en croisière ça reste quand même, heu, le plus, heu, voilà pour avec tout ce qu'on a on a discuté, on le voit bien, hein, de toute façon qu'on est beaucoup plus attirés par des, par des bateaux que par, heu, une auberge. Hem, donc heu, donc heu, non, moi je pense vraiment que voilà les, les Tout ce qui va être, heu, au niveau des, heu, des voyages, heu, luxueux, heu, ça va être plus, heu, on va être plus au niveau des croisières qu'au niveau des auberges quoi, parce que bon, une auberge, heu, pas très important, quoi.
Mmh. Ouais, ouais. Mouais. Où on est Mmh mh. Des ouais, ouais, ouais. Hem, croisière. Mmh mh. Mmh. Heu, mais tu as déjà eu l'occasion de de d'habiter, heu, de faire 1 nuit dans dans ces auberges luxueuses, heu heu, dans ouais?
Au Japon? Mmh, non.
Non, OK. Ça t'a je l'idée te ne t'a jamais, heu, effleuré l'esprit?
Non.